Oke, jadi, eee, ini yang bekerja ternyata nggak hanya dia Kak, benar-benar keluarganya itu saling bekerja sama ya, ib eee, mamanya itu juga, jualan jualan kue-kue gitu Kak, jadi dititipin ke biasanya orang pagi-pagi ada yang jual kue basah gitu ya. Nah, betul kemudian papanya juga berusaha untuk membangun bisnis dari awal dan mhm, benar-benar dari bawah banget sebenarnya, mhm.
Oke, iya benar. Ah, heeh. Iya, kue-kue pagi iya, heeh. Iya. Oh waduh, heeh. Benar-benar kerja sama ya bener-bener saling membantu gitu ya, satu sama lain waduh. Mhm.
Betul bener, jadi, itu progresnya cepet banget sih Kak, aku bisa bilang, jadi gak sampai 5 tahun lah ya mhm, gak sampai 5 tahun sekarang, wah dia udah bisa dibilang kehidupan ekonominya ya, itu udah oke banget Kak, rumahnya sekarang udah yang mhm, pagar otomatis dia punya mobil sendiri, jadi kayak wow
Oh ya? Heeh? Jauh membaik ya, heeh heeh, ya am Oh, wah keren, heeh.
usahanya itu loh Kak, untuk pada sampai di titik ini gitu ya, mhm.
Iya bener, apa ya. Heeh, iya bener-bener seperti keluarga panutan gitu ya Mbak, ya, semua saling membantu kan, saling mendukung dan akhirnya mereka sama-sama menikmati hasil manis dari perjuangan mereka gitu ya, Mbak, ya, wah. Dan ibaratnya mhm.
Benar banget. Benar. Bener banget kalau dari Kakaknya ini ada nggak sih cerita kayak gitu Kak, aku penasaran deh?